Non, heu, moi je suis pas manager hein, je suis juste, en fait, heu, freelance, donc heu, j'ai j'ai pas besoin non plus d'envoyer des des tonnes de mails par jour, hein, fondamentalement. Hem, donc non, j'ai j'ai pas de je sais qu'il existe une, heu un logiciel qui s'appelle heu, Mozilla Thunderbird. Ça permet en fait de d'apporter tous tes comptes mails justement, en sur une seule plateforme et de pouvoir, heu, mieux gérer, mais ça c'est ah tu es loin des personnes qui ont des wouah, qui gèrent des dizaines et dizaines de de mails par jour, voilà.
Ouais. D'accord. Oui, la comptabilité ou les choses comme ça, ouais, OK. Et beh, du coup, tu es freelance, donc j'imagine que tu as tu travailles avec des clients? Heu, peut-être des clients qui n'ont pas, heu, forcément les mêmes fuseaux horaires? Heu, alors, tu tu tu fais comment pour, heu, pour ça? Est-ce que tu as des notifications des fois à 3:00 du matin, sur ton téléphone?
Voilà. Mmh. Oui. <chuckles>